Ừm, cũng rất là hợp lý ha. Ồ, mình cũng, gọi là, à, nhận ra được nhiều điều sau những cái lời khuyên của bạn đó. Và chắc hẳn là cũng sẽ hy vọng là những cái giải pháp mà bạn đưa ra cho mình á, nó có thể giải quyết được phần nào, để mà mình có thể, ơm, cải thiện cái giấc ngủ của mình. Nhưng mà bạn ơi, thực ra thì mình đang còn một cái thắc mắc nha, là mình á, thì cũng rất là hay sử dụng các loại uống như là cà phê, trà đó bạn, đặc biệt là trà luôn. Mình uống nó từ hàng ngày, tức là sáng mình làm 1 bình, trưa mình làm bình, thậm chí tối mình cũng làm 1 bình luôn. Mà mình cũng nghe nhiều người nói là, ờ, cái việc trà này nó cũng ảnh hưởng đâu đó giấc ngủ, nhưng mà mình thì mình cũng chưa rõ lắm về vấn đề này. Thì hông biết là cái việc uống trà như thế á, nó có ảnh hưởng quá nhiều đến cái việc giấc ngủ ban đêm của mình hông?
Ừm. À. Ừm, mình cũng xin lỗi bạn là mình đã bỏ qua một cái chi tiết rất là quan trọng luôn, đó là cái việc mình ưm, ừm cái việc mà bạn dùng chất, ờ, gọi là cái chất, ờm nó như là một chất, ờ